Yang kuberikan ya, aku tuh pasti kayak ngucapin belasungkawa pertama kali gitu kan, dan ak aku juga coba gitu kayak ngasih bantuan gitu. Kan kalau kamu mungkin, eee, butuh temen untuk ngobrol gitu kan, mungkin kalau, iya, bosen di rumah sendirian gitu kan, nggak nggak tahu mau ngapain kan, ah, kamu bisa sing eee, nginap di di rumahku mungkin berapa hari gitu, kayak ngobrol-ngobrol, main-main aja gitu kan. Yang penting kamu tuh kayak enggak menyendiri aja gitu, karena iya, baha karena itu kan bahaya itu sebenernya. Nah iya, gua tawarin gitu. Akhirnya berhasil akhirnya berhasil, iya iya, heeh, jadi iyap.
Mhm mhm. Mhm. Mhm. Mhm mhm. Mhm mhm. Enggak ngerasa sendi gitu ya? Heeh heeh. Nah, itu berhasil nggak, Kak? Berhasil, Kak? Dia mau maksudnya dia menyambut itu, gitu ya?
Iya, karena memang dari awal si anak ini memang pendiem gitu kan, bukan orang yang supel bergaul gitu. Jadi aku coba kayak ngasih he uluran tangan aja gitu kan, kalo ngasih tahu kalo dia tuh nggak sendiri gitu.
Eh. Heeh heeh. Oke. Nah, dan itu, eee, Kakak lihat, eee, ada perubahan bisa si anak ini tadi, bisa berubah jadi lebih baik gitu, Kak, dengan bantuan yang Kakak berikan?
Hmm. Iya, bisa bisa, pelan-pelan dia tuh, eee, dika karena nginep juga di rumahku kan, terus ibuku juga nanya kan, "Gimana si anak ini?" Gitu kan. Aku jelasin lah itu, akhirnya ibu tuh kayak ngasih wejangan aja gitu ke dia gitu kan iya, kasihan gitu kan ngas a akhirnya dia mau berubah gitu. Akhirnya pelan-pelan masuk sekolah lagi dia kan, terus akhirnya lulus, sekarang alhamdulillah dia sih udah udah kerja gitu, dan udah nikah juga sih. <chuckles> Iya, jadi iya.
Mhm, hmm hmm. Kasihan gitu ya? Mmm. Wah, wah wah wah wah.
Bagus sih, heeh.
Keren sih, Kak, jadi maksudnya, eee, kita harus merangkul juga ya, mereka yang itu ya, kayak tersisih gitu ya, eee, atau terlupakan gitu ya. Supaya bisa jalannya balik lagi ke jalan yang bener gitu ya, Kak ya? Wah, makasih banget nih, Kak, sharing-nya aku jadi belajar lagi ya untuk hal ini gitu. Sampai kapan-kapan lagi ya, kita ngobrol lagi ya, Kak.
Iya, betul banget. Mhm. Iya, bener banget. Iya.